E eles usam bastante aqui, porque eu realmente acho que, tipo, talvez sejam eles sejam muitos, têm muitas pessoas aqui, sei lá, e eles, tipo, se pensam mais em prevenção. Então, tem muita gente aqui que usa naturalmente, assim, em em aeroporto e essas coisas, eles usam bastante.
É, cultural. Hum. Interessante. É, bem bastante interessante, eu não sabia disso. Eh, e aí, foi uma das coisas que eu a eu eu eu me recordo, que foi de mudança, né, na rotina das pessoas: a o acessório da máscara, eh, o home office obrigatório. É, eu me lembro que
Sim. Nossa, não. A máscara foi muito triste. A máscara <chuckles> a máscara foi muito chato usar.